Ja. Oh, da bist du ja schon ganz gut unterwegs, ne? Äh, da
Da bin ich ganz gut unterwegs, aber ich sage mal, im behäbigen Seniorentrab. Also, ich eile da überhaupt nicht. Und wenn ich mal so 'n bisschen ne, konditionell an Grenzen komme, dann mache ich auch mal 200 m spaziergängerisch was. Aber insgesamt bin ich, ähm, auch für mein Alter vielleicht doch noch ganz gut unterwegs, da hast du recht, ja. Und es inspiriert eben auch, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das das <hiccups> das gleicht ja eher einer Meditation beim Laufen. <laughs> Ja?
Ja, es hat durch ja, also, ich glaube auch, das ist gar nicht so, äh, völlig weit weg, weil man powert sich 'n bisschen aus und kommt damit in so 'n gleichmäßigen so 'ne Art Ruhezustand. Das hat schon manchmal so 'n m meditative Ansätze, wenn das dann auch noch von der Musik verstärkt wird, die man auf den Ohren hat. Also, das d äh, das, was du eben sagtest: „Meditativer Ansatz“ ist nicht falsch in dem Zusammenhang.
Ja. Ja. Und, äh, was für Musik hörst du? Ich meine, da gibt's ja weiche, wilde, da gibt's klassische Musik, ruhige, meditative Musik. Äh, was hörst du denn da?
Ja. Ja. Mhm. Na, also, ich habe eigentlich meinen Musikgeschmack über die Jahrzehnte nicht maßgeblich verändert. Ich höre eigentlich schon Zeit meines Lebens Genesis. Ich höre Zeit meines Lebens ja, Zeit meines Lebens. Wie bitte?
Ja. Ah. Phil Collins ja, Phil Collins. Ja.
Ja, Phil Collins eigentlich primär, noch die ganz Asbach uralten Genesis aus ihrer Anfangszeit, die erste Hälfte der 70er, wo noch Peter Gabriel auch als Sänger war. Also, die Asbach uralten Dinger. Mhm.
Genau. Ja. Richtig! Genau. Ja, ja, ja, ja, kenne ich gut. Mhm. Ja.
Ja, genau, das ist vielleicht auch unsere Altersliga oder wir erinnern das halt noch, was den jüngeren Leuten nicht mehr nicht mehr so ganz geläufig ist, und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Mike Oldfield. Ich höre aber auch so was wie Abba, bestimmte L äh, Lieder oder Little River Band oder auch ACDC und so weiter. Also, m meditative Musik ist das jetzt nicht wirklich, das ist eher so Power-Musik, aber aber im Ergebnis letztlich für mich, im in der Befindlichkeit, hat es dann was, äh, Runterkommendes und dann doch Meditatives.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ,Ja. Ja. Ja. Du erzähltest, dass du, äh, schreibst und irgendwann auch veröffentlichen willst. Äh, in welchem Bereich geht das, wo du da schreibst?
Ja. Mhm.